Então, você conhecimento é responsabilidade.
Exatamente.
Então você, porque você sabe, você teve o amor maior, você teve toda vez que você pensar nele, pensa de uma maneira amorosa, emita energias de amor para ele. Imagina ele envolto em uma cor rosada, sabe, imagina ele sendo abraçado por Maria de Nazaré, imagina ele entende tudo o que você puder projetar de amor sobre ele, projeta. Quando você sentir por exemplo você vai lembrar você vai sentir uma raiva, né, porque é, e e troca, troca a raiva, troca a raiva por essa sensação.
Uhum. Uhum. Muito bom. É é bem difícil, porque porque todas as vezes que tentei me aproximar inclusive, já ofereci meu minha, eh, minha escuta e o o o que não, o que acontece sempre é ele ligar para o ele fica ofendido, liga para o meu pai e começa a falar, eh
É, não dá. Não vai ouvi, não vai dar nada. É que ele fica ofendido. É lógico. Que você está achando que você é melhor que ele para ficar dando conselho. É lógico, é isso.
absur exato, absurdos, é como se ele tivesse surtos.
Se deve sendo atacado, não ele está se ele se sente atacado, ele se sente atacado, lógico que ele se sente atacado.
Exato. E meu pai fica sem saber o que falar, porque meu pai meu pai fala assim, mas a Lavina ela nunca fala mal de você, ela nunca falou mal de você.
Porque Não então, não dá, ainda não dá, ainda não dá, ainda não dá, é assim, ah, a a sua parte é emanar uma energia de amor pra ele, emana essa é a sua missão para o momento. E quanto mais energia de amor você emanar, mais essa casca, essa crosta que tá ao redor dele, vai afinando, ele precisaria fazer um tratamento espiritual, né, mas a gente não pode recomendar isso porque ele não vai querer ninguém vai enfim, mas a sua parte é não sentir raiva, porque quanto mais raiva, mais ofendida, mais triste, mais chateada, mais brava você ficar com essas situações que ele cria, mais quem vai sofrer as consequências é você.
É. Aham. Sim.
E quanto às coisas do seu você pegar ajuda não sei o quê, não sei o que lá, eh, vou eu falar uma outra coisa, ele não precisa saber.
É verdade.

Hã, meu pai separou dela, quando ele tinha 6 meses de vida porque ela nunca ficava em casa com ele ela não gostava de ser mãe.
Aham. E ela não quis, ah, ela não queria ser mãe. Ela teve o filho porque teve um filho, ela pariu e já a coisa assim, isso.
Hum. Ex exato, então meu pai pegou ele, saiu de casa e ficou com ele até uns 2 anos. Só que depois de 2 anos ela apareceu para buscar ele, falou que ia levar ele embora, e que agora devia ter um apoio financeiro, que foi o que aconteceu. Quando ele completou 4 anos, ela apareceu do nada, na casa da minha avó, devolvendo o menino dizendo que ela não aguentava mais. Eh, mas aí o que que aconteceu, é é. O que que aconteceu, eh, meu pai, eles eram novos na época, meu pai conseguiu algo na vida, e ela sen se sentiu que ela jogou um casamento que poderia ser bom fora, mas ele já estava exato, com o
Hum. Ah. Ah. Coitado dele, hein. Que para ela, um benefício para ela, seria um benefício para ela e ela perdeu.
Exato. E ela já está e meu pai já estava em outro casamento com a minha mãe, então ela sempre colocou na cabeça dele, que de alguma forma a minha mãe já conhecia o meu pai, mas era impossível não conhecer, uma cidade muito pequena, todo mundo se conhecia. Mas que já conhecia o meu pai, exato.
Que. Aham. Que a culpa tinha sido da sua mãe de desfazer o casamento dela.
Exato, aí depois a culpa passou a ser minha, porque eu nasci. Aí, por eu nascer, eu roubei alguns privilégios que seriam só dele. Aí ele cresceu com isso em mente então, o que acontece. Eu nunca posso receber ajuda do meu pai, nunca, ou ele se sente, eh, desvalorizado como filho. Por exemplo, ele casou, ele ganhou um apartamento, ele ganhou a festa de casamento paga pela minha mãe, e pelo meu pai, hã, ganhou todos os móveis do apartamento, e ainda recebe não, nunca é, e ainda recebe apoio financeiro. Enquanto eu moro fora, desde os 19 anos, sempre paguei tudo sozinha, e nunca posso pedir por ajuda, porque ele não pode se sentir que ele é o filho, hã, esquecido. Enfim.
Não é. Aham. Coitado, meu Deus do céu. Uhum. Mas não é suficiente. Não. Uhum. Então, então ah, vou falar uma coisa para você. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei no que você acredita. Mas, para o espiritismo, que é uma acaba sendo muito bo hum. Ele não ele não existe na vida de vocês à toa.
É a minha religião. Muito bom.